Betul, betul banget betul banget.
Mhm. Nah, kalau apa, ke mana-mana dari pagi bangun sampai mau tidur lagi, pegangnya kan perangkat ya, <chuckles> kata itu enggak itu HP atau pun laptop, komputer, ya enggak sih, ya gitu. Mhm mhm, eee, apa namanya yang paling sering dipakai selain apa ya, eee, selain ya karena kita a apalagi ya, cuman itu ya menurut saya me eee, internet, ya kan, internet, ada internet, ada <chuckles> perangkat yang bisa digunakan berinternet ria, <chuckles> ya nggak sih? Gitu. Mhm. Nah, menurut Kakak gimana tuh? <clears throat> Apa namanya, penggunaan teknologi sekarang ini, dampaknya besar nggak buat kemudahan hidup kita?
Mmm. Iya. Betul, betul banget, Kak, setuju. Laptop, ya, atau tablet, mungkin gitu ya? Hmm, benar. Hmm. Iya sih, Kak, bener. Heeh. Iya. Bener banget, Kak. Setuju. Eee, heeh. Iya. Eee, bisa dibilang cukup berpengaruh ya, Kak, terutama untuk apa namanya, berkomunikasi ya. Karena kan, <tsk> eee, saat ini tuh kan kita butuh komunikasi yang reliable, cepat, dan juga murah ya, Kak. Gampang diakses. Kebetulan kan juga, eee, dengan adanya smartphone itu sangat membantu kita untuk apa namanya, eee, mungkin bisa me-reach out orang-orang yang jauh, jadi lebih dekat, dan harganya pun murah, Kak, untuk apa, berkomunikasi, gitu kan, untuk iya, mhm, <tsk> bener. Kalau dulu kan mahal ya, kayak SMS atau telepon itu kan harus pakai pulsa dan itu pun, ya bisa cukup mahal gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal beli kuota atau mungkin pakai WiFi, udah.
Mmm. Ya. <clears throat> Mhm. <clears throat> Betul. Iya. <clears throat> Mhm. Aktivitas. Betul. Iya. Iya, untuk sekarang kan udah murah ya. Mhm. Mhm, betul. Iya. Betul banget. Heeh. Iya, tinggal apa, pokoknya connect aja kan ya, connect aja udah langsung bisa ngapa-ngapain, biasanya bisa berkomunikasi, bisa bekerja, ya kan. Iya. Memang <clears throat> dulu itu nggak pernah ngebayangin sih, terus terang dulu itu nggak pernah kebayangin kalau teknologi itu bisa sampai sejauh ini gitu. Iya, ya kan. Eee, misalnya nih
Mhm. Bener banget, Kak. Bener, setuju. Iya, bener banget. Gimana, Kak? Mhm. Aha, iya iya iya. Setuju setuju setuju. Bener banget, Kak.
berkomunikasi, eee, tanpa apa ya, ada batas waktu, tanpa ada batas jarak, ya kan? Ya kan? Terus kita juga bisa kerja tanpa batas waktu, tanpa batas jarak, ya gak sih? Kayak gitu kan. Heeh jadi suka-suka, mhm.
Mhm. Iya. Iya benar, benar banget. <chuckles> Bener banget, Kak. Iya, benar. Peluang-peluang juga bisa kita temuin dengan gampang tanpa harus apa namanya kalau dulu mungkin ini ya, Kak, apa namanya, kayak mungkin print out CV, atau mungkin kayak bawa-bawa print out gitu ya, untuk sekarang kan benar-benar tinggal klik aja udah tuh. Udah ke submit tinggal HR yang ngehubungin.
Betul. Mhm. Ya, betul. Heeh. Mhm. Mhm. Iya, iya banget. Iya

Halo, selamat malam.
H halo, selamat malam, Kak, apa kabar?
Oke, kabar baik, Kak. Ini udah apa, setengah-setengah nih, <chuckles> tapi tetap semangat. <laughs> Udah tengah malam. <chuckles> Oke. Mmm. Iya, mau ngobrolin gimana? Mmm, ya mau ngobrolin inilah ya, tengah malam kita kan, eee, tetap bisa apa namanya, tetap bisa berkomunikasi, ya kan, eee, karena teknologi ya kan. Nah, jadi kan hampir seluruh apa ya, eee, kegiatan aktivitas kita itu sehari-hari berkaitan dengan teknologi semua. Bener nggak sih?
Mantap. <chuckles> Sama sih, Kak. Iya, benar banget, sama. Gimana nih, Kak, mau ngobrol apa? Mmm mmm. Oke. Iya, benar. Mhm, benar banget, Kak.

Iya, dulu itu kan, waktu apa ya, bahkan sampai lulus kuliah, dulu itu ya. Itu enggak pernah ngebayangin kalau apa namanya, eee, kita itu dulu itu ngebayanginnya kerja itu dari pagi sampai sore, berangkat kantor, pulang kantor, iya kan iya kan? Kemudian enggak enggak heeh, enggak pernah ngebayangin ada apa ya, eee, kesempatan di luar itu, heeh, kesempatan di luar itu, iya kan. Nah, sekarang sangat memungkinkan gitu kan. Nah, itu kan
Iya. Heeh. Iya. Iya, pulang, iya. Bener bener bener, setuju. Pekerjaan yang fleksibel heeh, bener banget. Betul banget, Kak. Setuju. Betul, dengan adanya teknologi.
Iya, karena teknologi itu tadi. Nah, apa namanya, mmm
Mhm. Gimana, Kak?
kalau misalnya kita mau apa ya, ada dampak kemudahan nih, apakah juga teknologi tuh bi bisa membantu mengatasi masalah sehari-hari, Kak? Mungkin Kakak ada pengalaman nih?
Iya. Mmm, oke oke. Eee, mungkin bisa dibilang cukup berpengaruh dan apa ya, Kak, eee, signifikan ya, dengan adanya mungkin sekarang kalau misalnya Kakaknya pernah tahu, ada yang namanya tambal ban panggilan?
Mmm. Ah, oke. Mhm.